हाँ, बिल्कुल उड़ाते हैं क्योंकि मनुष्य को तो हर मनुष्य को तो शौक तो पै रहते हैं। तो <clears throat> मैं भी ज़रूर मेरे शौक के लिए मैं भी ज़रूर ख़र्च करती हूँ क्योंकि अगर हम कुछ ना कुछ कमाते हैं तो ख़र्चा क ख़र्चा तो बनता ही है ना। हुँ, हुँ, जी, तो खर्चा तो करते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि सोच-समझ के खर्चा करना, एक चालाक अ, जैसे चालाक मनुष्य का लक्षण है मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि अ, जैसे मेहनत से ही हम कमा के रहते हैं, तो बचत की भी ज़रूरी है। और उम, अ, पहले मैं ये भी करती थी कि जैसे के अगर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लग गई तो अ अ, बिना सोचे-समझे मैं जाके खरीदती थी। लेकिन अब मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मुझे, अगर अच्छी लगी तो ओ, अ, उम, दूसरी जगह भी मैं चेक करती हूँ। जैसे कि अब तो ऑनलाइन साइट्स तो बहुत हैं, तो इसमें चेक करती हूँ। अगर वहाँ अगर वही चीज़ अगर सस्ते को अगर मिल रही है तो मैं वहीं से खरीदूँगी। तो ऐसा छोटे-छोटे बदलाव मैं भी मेरी ज़िन्दगी में ला की हूँ ताकि कुछ ना कुछ बदलाव अ, आ आए। आप भी ऐसा कुछ बदलावा लाने या ऐसे ज क बचाने के लिए बदलावा ला के हैं क्या आपकी ज़िन्दगी में?
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्क बनता ही है बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा। उ, हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ जी। हाँ, हाँ।